أكيد وغير ال أظن غير ال طعم الأكل، بيبقى في حاجة تانية كده روحية في أكل العيد الكبير.
آه، طبع آه، طبعًا، آه، طبعًا. لإن أنت عاملها أُضحية لله. يعني أنت أنت مطلّع دي أُضحية لله، فتخيّل ما يُذكر عليه الله من أوله، من ساعة ما تجيبه بنيّتك وتشتريه، فطبعًا بيبقى شيء كويس جدًا، وحاجة جميلة جدًا وطعمها حلو أوي.
الله ينور عليك. إمم. وكمان بهجة الأطفال بقى وجو العيد، احكِ لي على المنظر ده الصُبحية كده، آه.
بُص، هو العيد ال العيد ال الأضحى دوّة، العيد الكبير اللي بنقول عليه عيد الأضحى، اللي هو العيد الأضحى بنقول عليه العيد الكبير. ال الحلاوة فيه طبعًا الصلاة بتاعة العيد دي ما فيهاش كلام، لكن بعد كده الدبح. لما بييجي الجزار بقى ومعاه الصَبي بتاعه، وسانن سكاكينه بقى وبتاع، ويشوفوا بقى إيه آآ بقرة بتنزل على الأرض والّا خروف والّا بتاع، و والدم ووه، ويقعدوا بقى اللي بيخاف واللي بيعيّط، لو حد صغير طبعًا بيعيّط- صغير خالص- ال آآ الستات الحريم طبعًا لو قلبها رهيّف ب بتعيّط، أنا واحد من الناس ما اقدرش أقف في موقِف زي ده بصراحة. باخلّي ابني هو الُلي يقف.
آه، آه. آه، آه. ده إمم. آه، بيبقى المنظر إمم. للدرجة دي؟!
لأ ما اقدرش، لا، لا، لا، لا ما اقدرش اشوف منظر الدم أبدًا، ما اقدرش.
آه.

آه.
هُم دُول 4 حاجات مُهمّين، بعد كده بقى اللبس بقى، بعد كده الخروج، بعد كده الغدا بقى ت عا الغدا بقى في العيد الصغيّر ده بيبقى مشكلة عشان تبقى عارف، ليه؟ أنت بترَوّح تنام بعد صلاة العيد والفطار ده، بترَوّح تنام ساعتين، 3، تقوم بقى على صلاة الضهر، تنزل الجامع تصلّي الضهر وبتاع، وتطلع بقى الغدا يتحضّر، إيه بقى الغدا عشان تبقى عارف، إيه الغدا، قُل لي، قُل لي إيه الغدا؟
آه. آه. احكِ لي بقى. قُل لي بقى قُل لي بقى إيه الغدا في العيد الصغيّر.
آه، رِنجة، سردين.
آه. الحاجات بقى اللي هي إيه، بتجيب الحموضة. <chuckles>
بصل أخضر. أوف ما أقولَّكش، <laughs> لأ، هي ما تجيبش الحموضة.
تيجي لك حموضة وأنت بتح وأنت بتحكي دلوقتي، حرحرة.
<laughs> لا دي مش تجيب الحموضة، هي عندها استعداد تقتل الإنسان، <laughs> بس طبعًا الحاجات الحاجات طبعًا إحنا بنج بنجيب الحاجات دي نضيفة، <tsk> بنجيب الحاجات نضيفة وبنجيبها محلات محترمة يعني، فالحاجات دي بتبقى كويسة يعني ما بتبقاش وِحشة، كمان ما بتزعّلش يعني ما ما ب بتاكل منها بالقدر المعقول، أنت مش بتاكل لحد ما ما تسورق يعني <laughs>
يا ساتر! <chuckles> بس ما تقدرش تقاوم أظن، بتقدر تقاوم؟ طبعًا مهمة طبعًا. إمم. إمم. طيب والأولاد بيحبوا يعني الجيل الجديد بيحبوا الأكلات دي والّا مش مندمجين فيها؟ آه، بالضبط.
لا، لا خالص، خالص، خالص. لأ، خالص، ما فيش الكلام ده لا، مش بياكلوا الكلام ده خالص، مش بيخُشُّوا عليه خالص يعني.
تعمل لهم بقى إيه، مكرونة، فراخ، الحاجات دي؟

إمم، حلو. شايف بقى إن العيد زمان غير العيد دلوقتي والّا يعني اختلاف الزمن في حاجات بتتغيّر؟
آه، بصراحة يعني مش عايز أقول لك، م مش عايز أقول لك يعني العيد زمان كان له آآ فرحة كده، وتحس الناس كُلّها عارفة بعض والناس كُلّها بتسلِّم على بعض، آآ دلوقتي تحس إن العيد الناس بتقابل بعض كده وهي مكشَّرة، آآ بيروحوا صلاة العيد متكدَّرين. آآ يعني عدد السكان ومن زمان وإحنا صغيرين كده ما كانش كتير، بس كنت تلاقي الساحات مليانة ناس، آآ دلوقتي ال العدد كتير بس الساحات ما فيهاش العدد اللي اللي يبسطك يعني. آآ الجيران كانت بتخاف على بعضيها، دلوقتي تحس إن في كده كل واحد مع نَفْسه وكل واحد شايل هَم كتير وشايل الضغوط ياما، بس برضه ما فيش مانع إن المناسبة دي بتخلّينا كُلّنا نفرح ونتبسط يعني ويبقى اليوم عندنا كويس يعني.
إمم. أها. حاجة. حاجة وِحشة جدًا. إمم، أيوه. إمم. هو أكيد لسّه في حاجات برضه، يعني العيد أكيد في حاجات لسّه زي ما هي موجودة
كفاية إنّك بتتجمّع مع أسرتك والأسرة كبيرة وتضحكوا وتشاركوا بعض بشوية كَحْك وبتاع.
آه. إمم. باقي اليوم بقى بعد الصلاة بتروحو فين، بتعملوا إيه؟
هو بعد الصلاة آآ بنصلّي العيد ونروح بقى على البيت الكبير عند والدي، آآ طبعًا محضّرين بقى أطباق الكَحْك ومحضّرين بقى كوبايات اللبن اللي بيشرب قهوة، اللي بيشرب لبن، اللي بيشرب شاي، كل واحد بياخُد الطبق بتاعه فيه ما شاء الله كمّية وَفْرة من الكَحْك والبسكوت، يقعُد بقى يفطر يشُق ريقه وبقى ويكسر الصيام، بس طبعًا ما تزوِّدش أوي عشان بتبقى المِعدة فاضية، و فما ينفعش ناكُل كتير من ده، فاللي بياكُل واحدتين، 3 وبياخُد بقية الطبق معاهم وهو مروح. طبعًا والدي ووالدت آه، والدي ووالدتي ما بيرضوش وكل واحد له منابه طبعًا هم شايلينه، فإحنا عشان كده حتّى لو إحنا جايبين، لازم المناب بتاعنا ناخده من بيت العيلة الكبير.
جميل. آه، ما شاء الله. <laughs> إمم. كوي وفي حاجة مهمة بقى أنت لسّه ما ذكرتهاش، العيديّة آه، خُش خش بالعيديّة بقى وافتح الكلام.
فدي أمور يعني برضه آه طبعًا، أكيد، أكيد. العديّة بقى، العيديّة أهي بُص لسّه ما اتكلِّم العيديّة. طبعًا إحنا كبرنا بقينا عواجيز فما فيش عيديّات لينا طبعًا، فالعادات ب العيادات العيديّات دي بتروح للصغيرين، فأنت بتدّي بقى، بتدّي ولاد أختك وولاد أخوك وبتاع، وكل الأطفال اللي بيبقوا موجودين من العيلة.
آه، المفروض دلوقتي بقى أنت اللي بتدّي. آه. بتحس بإيه بقى وأنت بتطلّع العيديّة دي يعني؟ مشاعر.
باحس بإيه؟ باحس إن جيبي بيفضى. <laughs> ما طبعًا أنا <giggles> يعني حد بيطلَّع فلوس من جيبه ويتبسط! ما فيش حد بيطلَّع فلوس من جيبه بيبقى مبسوط يا عم. آآ يالّا، بس أنا طبعًا مطلَّعها بنِفْس طيبة يعني ومطلَّعها ب مطلَّعها بنِفْس م آه، مبسوط طبعًا، مبسوط، ما عنديش مشكلة خالص.
ده اعتراف ده. آه. <laughs> آه، بتبقى نيّة إن أنت بتبسط ال ال ال آه. إمم، فالعيديّة دي جزء برضه تاني مهم شايفه جزء من أجزاء العيد.
آه، ما هو بُص، العيد 4 أجزاء، الصلاة وفطار الكَحْك واللمة والعيديّة.

آه إيه بييجي في بالك أول ما تفتكر كده كلمة عيد، أو العيد الصُغيّر سواء من زمان ذكريات زمان أو من دلوقتي؟
آه جِبت لي بقى ذكريات زمان بقى أفتكر بقى إيه، عمايل الكحك في البيت الكبير بتاع العيلة بتاعة آآ، والدة أمي بقى والدة أمي بقى زمان خالص كده وأنا عندي 10، 11 سنة يحطّوا بقى لا مؤاخذة ف يعني معلش يحطّوا الطبلية بقى في الأرض كده، ويقعدوا 5، 6 حريمات بقى، أ أمي، على سِتّي، على خالتي، على مش عارف إيه. آه
امم. يا سلام، إمم. <chuckles> كنت بقى أنت الأطفال بتحب تشارك كانت في الحاجات دي.
أنا بقى أموت بقى في إن أنا أمسك العجين كده وأقرصه أقعد أحدّفهم بيه <giggles> <shushes> أمس أمسك العجين كده اعمله كُوَر صغيرة، واقعد أحدّفهم بيه هم يضحكوا.
<giggles> أنت كنت بتخرّف بقى مش بتشارك. آه أجواء واضحة يعني كله أظن كله بيبقى مبسوط ما حدش بيبقى متضايق.
يعني كانوا بيتبسطوا كده، آه، طبعًا، أكيد طبعًا، أكيد طبعًا، وكمان بقى لما كانوا يعملوا بقى العجوة والملبن كده يعملوهم كُوَر صغيرة كده، واقعد كل ما هم يعملوا شوية أروح جاي أخدهم آكلهم.